آه، أنا طبيعتي هادية جدًا.
امم، تمام، أو لا، ده ك <chuckles> أكتر من كده؟
وال والمزيكا كمان خلّتني هادي أكتر <laughs> <chuckles> آه.
آه، طيب، آآ، بتحس بإيه بقى وأنت قاعد يعني، امتى تحس إن أنا عايز أ أ <tsk> يعني أفضِّي دماغي كده وأسمع آآ، أي مثلًا سيمفونية أو أي مقطوعة كده، أ لمّا بتبقى stressed مثلًا؟ أو بتحس إنك عايز تفصِل؟
والله أنتِ عارفة أنا كنت سَمَعت يعني، مرّه كنت باسمع السيمفونية ال السابعة لبيتهوفن، وكان فيه خناقة في الشارع، <laughs> فحسيت إن آه، فحسيت إن المزيكا <chuckles> بقِت م موسيقى تصوير لأ، موسيقى تصويرية، حرفيًا، في ملحمة بتحصل، والrhythm بتاع الموسيقى واخد اللي هو ال الحتة اللي هي بقِت خلاص الموسيقى بتسخن، وبيتهوفن يعني من النوع اللي هو المزيكا بتاعتُه متناقضة، فهو اللي هو تن، تن، تن تا، تا، تا كده، <chuckles> ف فكان اللي هو وهم بيضربوا في بعض، <laughs> فكانت المزيكا بتسخن.
امم. يا خبر! <laughs> صعبة دي مش لايقة. <laughs> أصلًا. <laughs> امم. <laughs> تن، تن، تن، تن، أيوه، أيوه. امم. <chuckles> كانت محتاجة فيديو ده. <chuckles>
<chuckles> بجد الموقف ده كان غريب، آه، لأ، كان موقف غريب يعني.
آه، أ أ أنت بقى من نوع الناس اللي بتحب ت تسمع الموسيقى مش في الheadphone مثلًا، أو تسمعها في سمّاعة كده في ودانها مع حالها وتفصِل تمامًا عن الواقع، بتسمعها مع العيلة كده وبتبقى مثلًا بت أو